Đó là có một cái cô người Nhật á, cái cô đó là, kiểu như là, cổ thấy tụi mình quay clip xong rồi, ờ, xong rồi tuyên truyền, nhưng mà cổ hổng có hiểu tiếng Việt á, cái, a, cổ cứ đứng cổ cứ hỏi, kiểu như là, cổ đang tò mò á, bạn biết hông? <laughs>
À, người Nhật luôn? À. Ừm. Thế là mọi người đã có ai giải thích cho cô ấy không?
Mà mình ừm, xong rồi tụi mình á thì, ờ, không có không có biết làm sao để giải thích cho cô a cô ấy á. Xong rồi cái nhưng mà cũng may là trong trong nhóm lúc đó thì có một bạn á là bạn ấy đang học ngôn ngữ Nhật, cho nên là bạn có nói chuyện được với cô. Ờ, xong cái
À. Ồ, trùng hợp vậy. Ừm, thế là các bạn cũng tuyên truyền luôn?
ừm, xong cái cô mới nói là, kiểu như là, cô nói tiếng Nhật nha, cổ nói là "À, tui cũng thích lắm á", kiểu như là "để tui quay clip tui tuyên truyền với." Kiểu như là, cổ muốn tham gia luôn á. <laughs>
Ừm. À. Nói chung là cũng rất là đáng yêu ha! Cô ấy cũng rất là nhìn nhận được cái, gọi là, tích cực mà các bạn mang lại, cũng như là chung tay góp sức một phần đi ha, có một cái video nào đó. Vậy thì nhá, sau khi mà các bạn, gọi là, có những cái hoạt động như vậy đi, thì sau đó các bạn cảm thấy là, ờ, những cái hoạt động sau ấy, nó còn gặp khó khăn gì không? Và từ cái hoạt động đó thì các bạn rút được những cái kim kinh nghiệm gì?
Những cái hoạt động đó nha, mới đầu là thật ra cũng có khó khăn á, là mình tuyên truyền cho người khác á, người khác hổng có hiểu. Với lại người ta nghĩ á là, ờ, có những người người ta như vầy nè: "Ờ, tắt điện có 1 tiếng đồng hồ thì có tác động gì đâu? Thôi kệ đi." T kiểu như: "Phiền quá à, đi ra đi." Vậy đó, người ta cũng cũng chưa có hợp tác nh nha. Đó. <laughs>
Ừm. À, đúng rồi. <laughs> À, họ rất là ngại để mà, ừm, kiểu, dành thời gian ra với những cái hoạt động như thế này, đúng không? Mặc dù đó là những cái hành động rất là nhỏ ấy! Khó ghê!
Đúng rồi. Ồ, xong rồi xong rồi nha, cái, a, bắt đầu thì cũng có những cái, a, vui, tích cực, giống như là mình sẽ gặp những cái ng người mà họ luôn ủng hộ, sẵn sàng, rồi chia sẻ với mình á. Ờ, đúng rồi, thì có cái động lực để mà làm lắm luôn nha, <laughs> đó. <laughs>
Ừm. Ví dụ như cái cô người Nhật kia đi, nhỉ? Ừm, đúng rồi. Một cái cách, nói chung là, hưởng ứng Giờ Trái Đất thì nó cũng rất là hay, với lại là, cái việc là lan tỏa đến cộng đồng ấy, tuy rằng nó khó về cái nhiệm vụ thôi, nhưng mà cái sức mạnh của nó mang lại cũng rất là nhiều. Ví dụ nhá, như là ở Việt Nam này, mà bạn thấy, a, cái phong trào ví dụ như, kiểu, tuyên truyền đến mọi người rất là hiệu quả ở mô hình làng xóm hoặc là hợp tác xã ấy, hay nhóm tình nguyện ấy, ừ, nó có hiệu quả không? Hay là, ờ, sẽ ở trong môi trường sinh viên các thứ thì nó mới hợp lý?
Rồi, à ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ!